Olmaz mı yani? Reels'lara bakıyoruz, eee, devamı pat, pat, pat, pat geliyor. Eee, sonra bir de arkadaşlara gönderiyoruz. Sonra bir an sohbet açılıyor falan derken, eee, bazen şunu da fark ettim, gece yatmadan önce, eee, çok zaman harcıyorum ve uykusuz bırakıyor beni. Eee, bilmiyorum sende oluyor mu ama, emm, hem eğlence olarak hem haber olarak bir de, emm, emm, resim yapıyorum. Eee, resim yaptığım için, eee, ayrı bir ins eee, sosyal medya hesaplarım var. Yapılan da işlerimi oradan hallediyorum.
Hı hı. Hı hı. Heh, heh. Hı hı. Heh. Heh. Değil mi? Hı hı. Nedir? Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Oluyor tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı, oh ne güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Oh ne güzel ya. Aslında, hani zaten iş için sosyal medya kullanımı günümüzde çok revaçta olan bir şey. Yani artık insanlar oradan para kazanmaya başladılar aslında. Eee, dediklerin doğru yani. Hani, eee, arkadaşlarımıza yolluyoruz, onlardan bakıyoruz, ediyoruz derken aslında günümüzün 2- 3 saati temizinden oraya gidiyor zaten. Hani madem burada artık zaman geçireceğiz, bu artık bundan kaçışımız yok belli ki, bari bunu kâra çevirelim, ticarete dökelim. Mesela güzel bir fikir. Yani sen resim yaptığını söyledin. Mesela yaptığın resimleri oraya atıp belki de hani insanlara beğeni alıyordur. Ne bileyim özel talep olan oluyordur. Özel bir şey çizer misin diyen, değil mi açıkçası?
Evet. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Evet, tabii ki. Hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet, tabii, tabii. Oluyor açıkçası. Eee, geçen sene ilk, eee, siparişimi almıştım farklı bir ülkeden. Eee, bu da Instagram'ın, eee, büyük bir etkisi oldu ama tabii, emm, bildiğin üzere hem, eee, faydası oluyor hem de zararı oluyor. Eee, sence, eee, bu konuda biraz, eee, fikrini söyleyebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Hımm. A, ne güzel. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh, heh. Tabii, tabii yani. Hı hı. Hı hı. Hımm, aslında şöyle dediğin çok doğru. Yani, aslında teknik olarak çok mantıklı bir platform. Yani arkadaşlarımızla temas kurmamızı sağlıyor. Yani ticaret yapmamızı sağlıyor. Gelir elde etmemizi sağlıyor. Kafamızı dağıtıp dikkatimizi dağıtıyor. Hani kafamızı rahatlatıyor. Bu da çok güzel bu noktada. Ama hani bunun, eee, altık artık algoritma mı dersin, ne dersin? Bir şekilde, eee, kendi içine çekiyor beni. Yani kaydırmadan duramadığımı hissettim ben açıkçası. Çok sıkılıyorum. Boş zamanlarımda hep, hani elim telefona gidip Instagram ya da Twitter açma gereği duyuyorum aslında. Hani okuduğum şeyleri bir daha, bir daha okuyorum. Yani, eee, bu da zararlı geliyor bana. Dışarı çıkıp 1-2 sosyalleşememe, düşünüyorum aslında. Dışarı çıkıp 2 arkadaşımla konuşmak yerine orada reels kaydırmak bana daha cazip geliyor aslında. Sende de oluyor mu böyle?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Değil mi? Değil mi? Evet. Doğru. Evet, evet. Hı hı. A, değil mi? Evet. Hı hı. Evet.

Oluyor, eee, yani, eee, maalesef, emm, daha bir yere, eee, tak çakılı kalmış gibi hissediyoruz sosyal medyayı eee, daha gerçekleri unutuyormuş gibi hissediyoruz ama faydası da çok büyük. Çünkü, emm, duymadığımız haberleri, eee, duyuyoruz. Eee, belki, emm, saklanması gereken bilgiler duymuş oluyoruz.
Hı hı. Hı hı. Hı. Değil mi? Değil mi? Hı hı. Hı hı. Ha ha. Doğru. Hı hı. Heh, heh. Aslında. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Ya, tabii canım büyük medya kanallarının yayınlamadığı haberler aslında oraya düşüyor. Yani, mesela saymayı unuttum ama haber olarak da gerçekten çok ciddi haberler oradan alabiliyoruz doğruluğuna, en azından hani, eee, manipülatif bir yorum yapılmadan aslında neticede ne yazıldıysa orada görebiliyoruz ki, hani orada da o zamanlarda biraz böyle bir manipülasyona uğramaya başladı haberler dikkatimi çekiyor. Hani troll denilen kavram çıktı aslında. Hani, eee, bazı insanlar gereksiz böyle bir ünlendiriliyor, sonra linçleniyor gibi böyle bir durumlar da yaşanıyor yani. Eee, ki hatta insanlar linçlenmesini çok aşırı üzüyor öyle söyleyeyim yani. Birisi bir şey yapmış ve linçleniyor. Eee, daha sonra 2 gün sonra suçsuz olduğu ortaya çıkıyor ama kim ona umursa kim onu umursuyor ki yani o özür dileriz mesajını, yani. Onu bile aslında yazmıyorlar. Tekzip denilen bir kavram vardı zamanında. Eee, o bile şu anda kalktı yani. Haberi silince onun yok olacağını düşünüyor aslında sosyal medya yöneticileri değil mi?
Evet. Evet, evet. Evet. Evet. Değil mi? Hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. tabii ki. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi? Değil mi? Katılıyorum sana ama işte bazı insanlarda gelen linçleri, emm, eee, gündemde kalmak için kullananlar da var aslında. Eee, psikolojik olarak yıpratabilir ama tabii bur buradan nasıl baktığımıza göre değişiyor.
Hı hı. Hı hı. Ha ha, ha ha. Doğru. Hı. Hı hı, hı hı. He, reklamın iyisi kötüsü olmaz aslında hesabı yani. Eee, kimisi reklamını böyle yapıyor, kimisi öyle yapıyor ama sonuç olarak tabii iyi bir mental lazım buna ya. Hani sosyal medya gerçekten mentali çok yoran bir şey. Hani güya fiziksel olarak hiç yorulmuyoruz. Ekran başındayız. Hani sadece yattığımız yerden kaydırıyoruz ama ne kadar aslında kafamızı yoran bir şey değil mi? Hani benim kafam ısınmış oluyor fiziki olarak hissediyorum açıkçası sıcak basıyor bana kaydırırken.
Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Çok iyi bir Ev Eee, peki, eee, sence sosyal medyada eminim ki tanıştığın insanlar vardır, eee, bazı plat platformlardan. Eee, sence, eee, gerçek hayattaki ilişkilerimizi nasıl etkiliyor?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. He he, he he. Hı. <giggles> Aslında bu güzel bir soru. Benim için de anlamlı bir yeri var aslında. Ben kız arkadaşımı sosyal medya üzerinden buldum. Eee, bir eşleşme platformu, "Bumble" üzerinden buldum aslında. Eee, onunla orada aslında O da bir nevi sosyalleşme platformuydu, sosyal medyaydı aslında. İnsanların birbirini paylaştığı. Hani başta ben onun hiç mantığını sevmemiştim bu sosyal olunan insanların böyle dış görünüşe kaydırmak, hani, ya da kaydırmamak hani "Bu nasıl bir egodur?" diye düşünürken aslında. Eee, ondan sonra oraya girmiş buldum kendimi ve kız arkadaşımla oradan tanıştık aslında. Hayatıma çok güzel bir şey kattı benim için aslında ama ü %90 i oranla genelde, eee, birazcık olumsuz deneyim yaşayan arkadaşlarım var aslında. Yani senin olumlu veya olumsuz deneyimin var mı bu konuda?
Tamam. A, ciddi misin? Hı hı. Evet, tabii ki de. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. O, süper. Süper! Tabii ki. Olmaz mı?